Jadi jujur, emang sebisa mungkin, eee, kalau kalau dari aku pengennya habis itu nonton konser lagi gitu Kak, cuma kan kembali lagi aku aku bukan tipe orang yang sampai bela-belain, misalnya dia Bondan Bondan, apa, manggung di Bandung gitu aku aku kayaknya nggak mungkin sih sampai sampai dari Wonosobo terus ke Bandung tuh kayaknya ng b eee, bukan aku banget soal gitu. Mhm, misalnya gitu kan, soalnya kan aku mikir, aku aku, pas waktu itu belum berpenghasilan gitu, terus, eee, apa namanya, uang sakuku pun terbatas gitu, kalau sampai aku bela-belain saye sampai Bandung tuh kayaknya terlalu terlalu jauh lah gitu. Jadi kalau misalnya mau mau, nonton pun yang deket-deket aja gitu. Dan sayangnya sayangnya, eee, bisa dibilang jarang gitu Bondan Prakoso manggung di deket-deket daerahku gitu, itu tuh, eee eee, apam, ketika manggung di apa namanya, di daerahku pun itu paling bisa dibilang sekali paling Kak, yang setahuku yah yang dek bener-bener deket gitu, Kak. Soalnya kebanyakan kan kalau Bondan manggungnya di daerah-daerah Jabodetabek gitu kak, gitu. Paling mentok kalau di di Jawa, di luar Jabodetabek paling Jogja gitu, Solo gitu, yang yang kota-kota gede gitu, kayak Wonosobo kan kalau kalau dibandingkan yang lain kan kayak kota kecil gitu loh, jadi kayak kemungkinannya kecil gitu. Mau Bondan Prakoso manggung manggung di situ lagi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, sebenernya aku pengen banget Kak ngulang waktu itu, cuma mungkin untuk kesempatan, eee, yang aku dapet kaswa waktu itu tuh kayak kayak kurang gitu, kalau menurutku, Kak.
Mhm. Mmm. Sebetulnya ya. Mhm. Wow dari Bandung ya? Wis jauh banget. Oke. Iya iya. Mhm. Oke. Mhm mhm. Hmm. Oke. Mhm mhm. Ya. Mhm mhm. Mmm. Ya selalu ada ya. Mhm. Mhm mhm. Nah, menurut Kakak tuh setelah, mmm, eee, bisa dapet kesempatan berharga kayak gitu-gitu Kak, itu berapa lama tuh kesan itu menetap gitu, Kak? Eee, apakah ya itu, ya betul-betul bisa kayak, eee, dalam jangka waktu lama mempengaruhi Kakak gitu? Man eee, yang Kakak rasain gimana kesan setelah nonton konser itu?
Wah itu itu bener-bener berasanya sampai berhari-hari Kak itu, aku aku bicarakan, aku obrolin sama teman-temanku tuh kayak nggak nggak bosen-bosen gitu, padahal padahal ngobrolnya ya itu-itu aja, "Keren ya, kemarin ya, kita nonton bareng ya," gitu. Besoknya ngobrol itu lagi gak, ng kita semua gak ada yang bosen ngobrol itu, gitu. Jadi s mungkin sampai ada 2 minggu, 3 minggu ada kali ya itu gak habis-habis, apa apa kesannya itu <chuckles> bener-bener masih kebayang gitu, kayak wah gak nyangka bener-bener bisa. Ya mungkin ini cuma Bondan Prakoso and Fade2Black gitu ya. Sebuah grup band, eee, lokal Indonesia, bukan kayak Linkin Park atau Coldplay gitu ya, tapi kan bagi kami, s c eee, bagi seor seorang siswa SMA kan itu bener-bener luar biasa sih Kak, bisa bisa ada di konser itu
Mmm. Oke. Oke. Ya. <chuckles> Mmm. Mhm. Wow. Iya iya iya. Mhm. Iya. Iya Iya Iya iya. Wah keren banget ya bisa punya pengalaman sedalam itu, gitu, dan perjalanan musik Kakak juga. Eee, sampai sekarang masih dengerin kah? Masih suka sama oke. Wow, iya iya k
Iya Kak. <chuckles> Masih, Kak. Masih. Bahkan kalau misalnya kayak aku nyuci piring gitu, bantu-bantu istri masak tuh kadang aku dengerin lagu itu. <chuckles>
Heeh. Wow! Keren keren keren. Wah thank you banget nih Kak udah berbagi pengalamannya, jadi nular juga ke aku ya, <chuckles> baitnya. <chuckles>
Oke, terima kasih juga ya Kak, ya, udah udah mau dengerin aku ngomong.